Alam mo, um, recently 'no siguro mga matagal-tagal na rin, masyado kasi akong busy, trabaho sa gawaing bahay. Ngayon siyempre, hindi naman sa pag-aano, siyempre meron din naman akong dapat na oras sa sarili ko, dahil dati naman kas oo, dati naman kasi na talagang nagbibigay ako ng allotted na time para sa sarili ko for winding up, for alam mo, for recreation, something like that, for for healthy ano 'di ba, mga healthy anong tawag dun, mga mental, physical oo, physical, like for example nakakapag-exercise ako, nakikigrupo ako sa mga kasama ko sa zumba ganiyan. And then at the same time, okey naman 'yong pag, ah, manage ko ng oras ko sa pamilya ko. Pero that was before, that was before na no'ng kumpleto pa kami, pero ngayon kasi solo parent na ako, so alam mo 'yon, alam mo 'yong struggle ko, oo. So, paano ko kaya mababalanse 'yong personal na oras ko para sa akin naman at saka sa pamilya ba? May 2 akong anak ba.
Mhm. Yes. Mhm. Mental, <scoffs> go for mental health, yes. Mhm. Ah. Ah, okey. Sa personal na oras ano pa bang gusto mong gawin, ano ba yung gusto mo mga ma mong gawin sa personal mong oras?
Mm. Aba'y siyempre naman yung healthcare ko, ah, number 1 diyan, is yung yung dati kong ginagawa na nakakapag-exercise pa ako kasama ng mga friends ko. Yes, somewhere do'n sa bayan ganiyan, kung hindi man sa bayan kahit dito sa bahay nagla a-allot ako ng 1 hour. And then siyempre yung pag-beautify naman ng sarili ko yung tipo ba na ah, noon kasi oo 'di ba, yes, noon kasi may time pa ako na medyo mekos-mekos, timpla-timpla ako para alam mo na yun sa katawan ba ganyan, routine ko yun. Ngayon wala na kasi siya, eh.
Ah. Zumba. Mm. Mhm. Hmm, skincare. Mm. Mm. So, yun yung gusto mong ibalik, yun yung mga bagay na gusto mong ibalik, hmm.
Yes, other than that, yung yung alam mo yung pagkakaroon ko ng hobby, hobby, may may hobby kasi ako before na nakakapagpasaya sa'kin, pagsusulat.
Mm. Ano yun? Ah, you're a writer, okey. Mm.
Nawalan, yeah before, pero matagal na nawala siguro mag mag-fa-five years na akong nag-stop.

Okey, nag-i-start ako siyempre paggising ko, minsan nakakapag-stretch ako ng around 5 to 10 minutes, pero siyempre hindi naman sapat yun 'no, pagpilig lang yun na ah, mga around 5.
Mhm. Anong oras? Ah early, 5:00 AM, bakit maaga?
Oo, tap eh, kasi pa 'yong anak ko ipagluluto ko 'yan, pagpre-prepare ko ng pack lunch minsan 'yong kanyang damit kung 'di natuyo ng gabi kailangan plantsahin mo pa siya. Tapos ihahatid ko pa 'yan do'n sa ano, siyempre 'yong paglabas ng gate kasi, ah, routine ko na 'yong alam mo 'yong paglabas niya bago siya sumakay ng tricycle, o 'yong tubig mo, 'yong cellphone mo, 'yong wallet mo, 'yong iyong ano, baon, oo, 'yong umbrella mo, something like that. Minsan 'pag umuulan ihahatid ko pa 'yan sa school kasi ayoko naman siyang mabasa, ayaw ko siyang magkasakit at saka hassle kasi 'yong ano 'yong traffic lalo na kung may exam siya 'no. Then after that, 'pag wala naman siya, ah, maglilinis lang ako siyempre ng sarili ko tapos uupo na ako sa trabaho niyan, 'pag napagod na ako since may issue ang mata ko, 'yon pa lang 'yong time ko na parang halimbawa magsalang ng, ah, labahin habang nagsasal habang umaandar 'yong machine naghuhugas naman ako ng plat
Ah, okey. Mhm. Mm. <chuckles> Kakatuwa naman. Mm. Mhm. Mhm. Ah, wait, teka, teka. Anong oras nag-i-start yung trabaho mo?
Pagkaalis ng ah
Mga anong oras yun?
anak ko, kasi flexible naman siya eh. Halimbawa let's say, ah, 'pag umalis siya ng 7, oo, hmm.
Ah okey, so ano yung aver 8, mag-start ka na, ganon?
Yes, tapos after na medyo mag-ano ako ng sarili ko, 8, tapos 'pag, ah, depende sa kakayanan ko, 'pag kasi may issue nga 'yong mata ko, ah, 'pag nakaisang oras na ako hanggang dalawa pinakamatagal na 'yon, ayun magsasalang na ako ng
Mm. Mm. Mhm.